Sendo melhor, porque a partir daí, eu tive muitas oportunidades em outros lugares, né. Tive oportunidades de trabalhar em outros lugares, é claro, mas com na mesma área. Mas com 2 meses, a minha família me ligou, assim, e falou: "Susi, vamos para o Sul, você quer ir com a gente?". Aí eu olhei assim porque eu morava no Norte do país, né, eu eu morava em Manaus. Eu falei assim: "Sul, vé eu eu amo o Sul", assim, é mi na minha cabe eu eu moro eu morava em Manaus, imagina que é um calor de 45 graus todo santo dia.
Para você. Hum. Na mesma área? Ok. Hum. Ok. Si Entendi. Aham. Sim. Com certeza. E uma umidade tremenda, né.
Não tem frio. Tremenda. E assim, eu falei: "Quero. Estou pronta", e eu já morava sozinha, tinha minhas coisas, sabe. Eu falei: "Cara, vou vender tudo e vou embora com vocês". E eu fui. <chuckles> E assim exato, sem dizer adeus. Incapaz. <laughs> Sem dizer adeus, eu fui embora. E aí, nesse período também, trabalhei lá, mas trabalhei com outras coisas, né. Quando você está num Estado novo, você tem que aceitar o que o que está ali, em vista. Você não conhece ninguém, não tem ninguém pra te indicar, entendeu. E trabalhei com outras coisas totalmente diferentes do meu ramo. Trabalhei em supermercado. Gostei. Gostei, gostei. Assim, eu gosto muito de falar, né, então quando você trabalha num supermercado, o que mais você tem que é falar com o cliente. <laughs>
Sim. Sim, sim. Uhum. Caraca, mas que transformação, hein. Eu não teria coragem não. <laughs> Muita coragem. Ah é. Exatamente. Sim. Mas você chegou a gostar, ou fez porque precisava? Ai, que bom. Uhum. Ah é. Se bem que já já já peguei certos funcionários, que era cara fechada, mas na grande maioria, sim.
Ai, sim, verdade, verdade. Depois que você trabalha com público, você passa a entender melhor o outro, né, assim, demais, demais. Tem mais empatia.
Ah é. É. Eu nunca fui caixa de supermercado, mas já trabalhei com público, e olha, é difícil.
Aham. E a, eh, gente sente, né. Meu Deus do céu. E aí naquela época, foi foi muito desafiador. E depois de um tempo, eh, eu acho que uns 3 anos depois, eu tive a oportunidade de ir para o exterior. Então
É, tem um povo louco nesse mundo. Uhum. E como você conseguiu essa oportunidade?